Ja ja ja gut, das ist halt einerseits, ist es so, dass in diesen ganz großen Supermärkten, äh, es geht einfach viel Zeit verloren, wenn man ständig von einer Ecke in die andere laufen muss. Ähm, dann sind die Gänge zum Teil unübersichtlich, und, ähm, das ist einfach dann dann ärgerlich. Ähm, und, genau, dann denke ich mir manchmal, so 'n bisschen weniger Auswahl hätte es auch getan, ja? Ähm, aber anscheinend es scheint sich ja für die Hersteller zu lohnen, ihre zigtausend Produkte aufm Markt zu haben, weil sonst, äh, wenn das keiner kaufen würde, w gäbe es das ja nicht. Also, das ist für mich immer so 'n bisschen mysteriös, dass das so
Genau, ja. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Stimmt. Ja. Währ Genau. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, na, ich denke, da wird auch 'ne Menge von einfach wieder weggeworfen, was ja auch schade ist, ne? Aber vielleicht wäre es wirklich 'ne Möglichkeit, wie gesagt, kleinere Läden auszusuchen. Von vornherein 'ne Liste zu machen, wo du dich selbst dann wirklich ganz genau filterst. Dass du eben nicht so viel gucken musst und den Zeit da verschwendest, ne, mit Gucken. Wie du es auch online machst, ne? Da kannst du ja auch Kriterien eingeben, ne?
Mhm. Mhm. Ja ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, mhm. Genau, ja. Mhm. Ja, richtig. Mhm.
Weil die ja, ich meine, wir werden es nicht mehr ändern, ne, dass es so viel Auswahl gibt. Wir können uns höchstens darauf einstellen irgendwie, ne?
Ja, ja, da hast du recht, mhm. Ja gut, dann, äh, ist es im Grunde so, äh, dass ich mich da nicht weiter von irritieren lasse. Ich mache das weiter nach meiner Art. Genau. Mhm. Okay, alles klar. Ja.
Ja. Zieh dein Ding durch, genau. Richtig. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob dir das jetzt geholfen hat.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm, mhm.
Das hoffe ich doch sehr, ne?
Das hat mich noch mal bestärkt in meiner in meinen Auswahlkriterien, ja.
Und denk immer dran, ich glaub, es geht mittlerweile vielen Menschen so, ne, dass es einfach überwältigend ist, ne? Ja.
Mhm, okay. Ja, so ist es. Okay, ja, dann danke ich dir für das Gespräch und für deine aufmunternden Worte.
Ge Gerne doch. Lass es dir gut gehen, ne? Tschüss.
Dankeschön. Tschau.